Mhm.
Heute ist Mittwoch quasi morgen, Donnerstag, Freitag, Samstag 4 Tage hätte ich jetzt noch, und am Sonntag würde ich dann wieder zurückfahren.
Okay, also, da hast du ja noch Zeit, ganz viele andere Dinge zu planen, wenn du das möchtest. Ähm, ich glaube, als 1. kannst du schauen morgen willst du ja eh den morgen ist ja eh geplant bei dir und dann kannst du ja im Laufe des Tages noch mal alles so 'n bisschen revidieren und noch mal überlegen: Möchtest du das überhaupt noch mal probieren oder nicht? Wenn, würde ich auf jeden Fall empfehlen, so 'n Ski-Kurs zu machen. Das ist so, so wichtig und, ähm, es falls du's noch mal angehen möchtest, dann es wird dir so viel leichter fallen, dann zu fahren, ähm, weil ich glaube, so bist du einfach sonst echt ins kalte Wasser geschmissen und weißt gar nicht, was du machen sollst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand das einfach schaffen würde. Ähm, also, das könntest du dann auf jeden Fall machen da wirst du auf jeden Fall bisschen was lernen, sodass du a ganz im langsamen Tempo erst mal die Piste überhaupt in einem Zug runterkommst. Ähm, das sollte auf jeden Fall klappen, falls du da darauf noch mal Lust hast und ansonsten, genau, wenn du merkst: „Ne, möchte ich wirklich gar nicht mehr,“ kannst du ja die Prioritäten anders setzen. Ähm, da hast du doch selber ja auch schon so 'ne tolle Möglichkeit gefunden, noch zu schauen, äh, wo kann man noch was erleben und was Spannendes machen? Und, ähm, genau, selbst auf den Pisten, da gibt's ja auch immer diese Hütten, wo man einkehren kann, da kannst du ja in der Regel auch ohne Ski hinkommen. Das heißt, das wäre ja vielleicht sogar auch 'ne Möglichkeit, da bisschen mit deinen Freunden dann zu feiern oder so, ähm, genau. So jetzt erst mal als paar Ideen.
Das waren auf jeden Fall sehr gute Ideen. D an dem Punkt muss ich auch wirklich ergänzen, es war ja so, dass ich zu viel Selbstbewusstsein hatte am Anfang. Ich habe ja sogar, äh, erwähnt, ja, ich werde direkt 'n Salto versuchen und hast du nicht gesehen, einen auf: „Ich bin, ähm“
Mhm. Okay. <chuckles>
äh, t pf ich habe vergessen, wie dieser berühmte Skateboarder heißt. Auf <snorts> jeden Fall, ähm, hatte ich dann 'n ganz großes Selbstbewusstsein und als ich gemerkt habe, es klappt nicht, war das natürlich erschütternd. Ähm, und ich habe halt im Nachhinein gemerkt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wirklich so 'n Privat äh, Skiunterricht da zu quasi zu nehmen. Das hätte so einiges vielleicht erspart die Schmerzen erspart. Die hätte mir vielleicht erzählt, dass ich mich, äh, vorher dehnen sollte oder, ähm, ja, mich anderweitig, äh, darauf aufmerksam auf meine Fehler gemacht, wie ich quasi in die Kurven besser gehen konnte. Ich hatte das größte Problem wirklich, erst mal mich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen und, ähm, haben da auch meine Beine angefangen zu zeter zittern, weil ich nicht dieses Selbstbewusstsein quasi hatte und da ist auf jeden Fall 'ne gute Idee. Ich wünschte, ich hätte das gemacht. Vielleicht mache ich das schon Freitag oder Samstag, je nachdem, wann ich mich besser fühle. Das auf jeden Fall 'n ganz guter Tipp.
Mhm. Mhm. Mhm.